<chuckles> Ja, gute Frage jetzt momentan, aber ich denke mal, es sind alles, äh, Demokratien, die ich, ähm hm, ähm ja, in denen ich gewohnt hatte und das ist jetzt nicht so, dass ich es irgendwie meiner meiner ha Wahlheimat jetzt, äh, ganz anders politisch aufgestellt wäre, deswegen ja, ne, da denke ich jetzt so im Groben eigentlich nicht drüber nach. Ist für mich wirklich das ganz persönliche Heimatsgefühl, ne? Was wirklich so, wie du sagst: Gerüche, Essen, äh, Leute, Verwandte, Bekannte. Ähm, klar, auch Feste, ne? Also <snorts>
Ja. Definitiv, das bleibt ja auch oft im Kopf, die Dorffeste. Gut, das wird dann eher Österreich gewesen sein, aber grundsätzlich.
Ja, genau oder ja, jetzt Karneval in Deutschland, ne? Gibt's hier gar nicht. Schade. <giggles> Und dann ist schön, wenn man mal wieder in Deutschland ist und dann ist mal wieder Karneval. Und ja, was hier mehr kommt jetzt mittlerweile sind die Weihnachtsmärkte auch. Die habe ich hier am Anfang sehr vermisst, aber gibt es jetzt hier immer mehr.
Aber sind die dann sind die dann auch so geschmückt und und farbenfroh oder ist es dann eher alles amerikanisch und groß?
Ja, ja. Ne, genau. Also, ich äh, ich ich find's schon ziemlich ähnlich, also, es gibt ja hier auch verschiedene, aber dann halt auch so Kunsthandwerk, mehr so Märkte, ne? Ja, und das gibt dann genau, immer mehr angelehnt. Mhm. Mhm. Genau. Und das ist dann so 'n bisschen auch Heimat, ne? Wenn du so was dann hier findest. <laughs>
Das ist spannend, das ist wie wie in Deutschland aus'm Erzgebirge die Geschnitzten. Und Das das verstehe ich, das gibt dann wieder die, die Connection. Ähm, hast du irgendwelche Rituale, wenn du dann wieder nach Deutschland, beziehungsweise aus Deutschland wieder in die USA kommst? Also, irgend 'n Gericht? Wir hatten es ja vorhin, was was die Mama immer kocht, der der Apfel ne, was war's, Pflaumen Pflaumenkuchen, ähm, der dann der dann gibt's dann immer das eine Gericht am 1. Abend oder wie kann man sich das vorstellen?
Genau. Ja, genau. <laughs> Genau. <laughs> Ja, ab ab und zu mal muss das sein, ne? Also, jetzt mit den Zwetschgen ist hier schwierig, die gibt's in unserer Ecke eigentlich so gar nicht zu kaufen. Wenn, dann nur in so 'nem Spezialladen und dann 1 Woche im Jahr oder so. Deswegen, ja, muss ich dann nach Deutschland, ne? Oder auch so weißer Spargel gibt's hier eigentlich auch nicht. Wenn dann nur mal beim Aldi im Glas, aber nicht so frisch, ne? <chuckles> Und das vermisse ich dann schon. Aber so Sachen, die ich hier machen kann, Apfelstrudel zum Beispiel oder so, klar, muss sein.
Ah, das ist natürlich wenig. <chuckles> Das ist klingt auch sehr deutsch. Das das klingt gut.
Ja, genau, genau, genau. Und dann freuen sich auch die Nachbarn hier. Oder Spätzle machen wir hier. Und, äh, <laughs> das da möchten die Nachbarn auch immer was ab, so wie von den Käsespätzle. <snorts>
na also, Baden Württemberg ist dann die deutsche Heimat?